Eee, biasanya enggak sih, beres-beres <laughs> aku iya. Aku biasanya itu orang yang sangat, eee, apa ya, suka bersih aja sih kayak misalnya cucian numpuk gitu, ya udah aku pergi aja kan kebetulan kan kosan aku lantainya di lantai 2, ya biasanya aku lantai bawah terus aku, eee, masukin cucian kan ke mesin cuci sambil nyuci, di bawah itu kan ada ruang kayak sofa gitu kan. Ada TV juga, ya udah sambil nonton TV aja sih sambil nungguin cucian.
Kayak hobi kah? Beres-beres. Heeh heeh. <chuckles> Mhm mhm. Oh, oke oke, berarti gak ada kegiatan khusus nih misalkan kayak Kakak ngelakuin hobi Kakak gitu ya, atau mungkin kesenangan seperti mungkin ya scroll sosial media gitu Kak, ada gak sih seperti itu Kak? Atau mungkin justru nih
Gitu. <chuckles> Ada, ada cuman kerjaan s eee, scroll sosial media suka gak penting, suka biasa semua aksesoris ngeliatin aksesoris cuman ya gitu, kalau kita cuman ngeliatin kayak scroll media ngeliatin berita gitu, biasa sih aku liat berita kan, detik.com. Terus yang kedua biasanya buka Instagram, ya tapi Instagram isinya itu kan ya artis ya, berita selebriti gitu kan, terus kayak aduh kayaknya bosen ya, maksudnya kayak enggak ada manfaatnya ngeliatin gitu lama-lama kan. Ya udahlah mendingan ngerjain yang produktif lah kalau menurut aku sih.
Mmm, gimana gimana? <chuckles> Ah hah. Iya iya. Heeh heeh. <chuckles>

Kalau ada keluarga sih, ya itu kadang-kadang suka curi-curi waktu juga sih. <chuckles> Aku tuh kan kalau ada keluarga kan, karena aku keluarganya Batak ya. Nah, itu kan ra rame kan, biasanya kan kalau, eee, ada kakak-kakak gitu kan suka ngobrolin orang kan, maksudnya ngegosip lah. Nah, itu tuh aku sebenarnya kadang-kadang suka males sih kalau ngobrol lama-lama sama mereka karena kayak, eee, apa, <tsk> ya obrolannya menurut aku kayak enggak berfaedah gitu ya. <chuckles> Jadi, makanya kadang-kadang aku lebih suka kayak, "Ah, mendingan nonton TV lah di kamar," gitu. Jadi, akhirnya aku suka masuk ke kamar ya udah nonton TV aja. <chuckles>
Ah hah. Heeh heeh. Betul betul. <laughs> Oh,. Oke, dari situ mungkin Kakak, bisa menenangkan suasana, ya? <chuckles> Nah
Heeh, karena menurut aku tuh terlalu pusing dengerin suara-suara gitu, di luar, gitu kan.